Ủa, vậy hả? Ủa gì?
Và là ý là mình mình cũng hông có coi gì mấy cái video đó cả. Thật ra cái trong phòng của mình khi mà mình bài trí, mình trang trí ví dụ như giấy dán tường nè, giấy dán tường với lại những cái bức tranh nhỏ nhỏ mà mình treo trong phòng, hoặc là những cái, à, tấm poster nghệ sĩ, ca sĩ gì gì đó thì, ờ, thật ra là mình cũng để vào để trang trí thôi, chứ không hẳn là mình đam mê nghệ người nghệ sĩ đó cả. Ờ, kiểu như, những cái poster cũ mà thập niên 80, 90 thì mình cũng để vô vậy đó. Còn cái, a, cái cái giấy dán tường của mình thì nó, kiểu, một cái họa tiết đơn giản, rồi cái gam màu trung tính thôi, đấy, rồi những cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh tranh phong cảnh, tranh thiên nhiên, thì mình hổng phải là gắn vào trong phòng mình những cái bức tranh mà to tướng hoặc là to khổ, mình gắn những cái tranh nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nó nó là một cái điểm nhấn, điểm nhấn gì đó đặc biệt trong cái trong cái không gian của cái bức tường đó thôi, chứ hông phải là mình treo đầy ở trên bức tường đó cả. Ấy, thì ừ, ừm.
Ừm. Ừm, nói chung là Ừm. <laughs> Trời ơi, vậy Ừm, ừm. Ừm. Ừm, nhỏ nhỏ thôi, đúng hông? Đúng rồi, ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu rồi. Ờ, thì nghe bạn nói như vậy á, thì hình hầu như là cái gu thẩm mỹ của bạn nè, nó sẽ xuất phát từ bạn là chủ yếu, chứ cái tác động ở bên ngoài xã hội kia mình chỉ thấy là, ờ, có các bạn của bạn ảnh hưởng về cái trang phục thôi, chứ còn tất cả mọi thứ là điều mình có thể là tự lo, tự dàn xếp được hết nè, đúng hông? Thì cho mình hỏi nè, ờ, cái trang phục cũng như là cái căn phòng của bạn h hoặc là những cái thứ ở ngoài kia mà liên quan đến cái gu thẩm mỹ á bạn thì, à, bạn thường đánh giá nó đẹp hay là không đẹp qua cái cảm tính của bạn hay là qua cái sự là logic của bạn vậy bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, đối với mình á, khi mà nhìn vào ví dụ như mình bản bản bản thân mình đi, mình nhìn vào một cái tấm poster phim đi, mình nhìn một cái tấm poster phim, thì ví dụ như khi mà mình nhìn á, thì, ờ, đương nhiên là mình sẽ suy nghĩ là cái tấm poster đó mục đích nó làm gì? Và nó làm nó làm nổi bật cái cái điều gì trên đó? Đấy, hoặc là thậm chí là cái bố cục, ờ, cái cái h cái gương mặt diễn viên hoặc là cái dòng chữ trên cái tấm poster đó nó có chiếm quá nhiều không gian, nó có cân xứng hay không? Thì đấy, thì thì thì đấy, thì thì mình mình đánh giá theo chủ quan cá nhân của mình thôi, chứ mình cũng c đúng rồi, mình không phải dựa vào cái tiêu chí của ai để mà đánh giá cái phần đó cả, đấy, kiểu vậy á, ừm. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Lam đì. Ừm. Có cân xứng hay không? À, <laughs> hợp lý đó. Ừm. Mình hiểu. <laughs> OK luôn. Ờ, nói chung là mọi thứ, ưm, cũng phải điều quan sát rồi tự đánh giá, ví dụ như là màu sắc cái chữ của nó có cân xứng hay không đồ ha. OK, mình cảm ơn bạn, ừm, đã chia sẻ cho mình về cái câu chuyện là thú vị như thế này nha.
Ừm. Ừm, đúng rồi.

Ờ, thật với cái gu thẩm mỹ của mình nó hông có liên quan tới ai cả, mình cũng hông biết tại sao bạn, kiểu, như là từ t thực thực ra thì người đa số người ta sẽ, ờ, là có gia đình ảnh hưởng hoặc là, à, idol, hoặc là thậm chí là ca sĩ hay là diễn viên gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ. Còn mình thì từ nhỏ từ nhỏ tới lớn luôn là mình cũng không có xem xét ai để mà mình lựa chọn và mình đi theo, ơ, kiểu, như là mình học hỏi những cái gu thẩm mỹ của người ta cả. Tại vì, à, đối với bản thân mình á, từ hồi nhỏ tới lúc lớn luôn, thì mình sẽ luôn mình cái cái bản thân mình luôn lựa chọn tiêu chí bất cứ một cái đồ gì cũng được cũng như vậy, ví dụ như từ quần áo nè, giày dép nè, rồi đồ nội thất trong nhà nè hoặc là bất cứ một cái gì, thậm chí là xe cộ chẳng hạn, thì mình luôn đặt cái tiêu chí là có một cái màu sắc, ơ, đơn giản nè, không quá, ơ, không không quá sặc sỡ và bố cục thì cân đối nè. Đấy, rồi còn, ờ, những cái yếu tố khác như là chất liệu này, rồi là cái, a, cái, a, gọi gọi là, cái, a, cái tính ứng dụng cao nè, đó, thì đối với mình là nó hình thành là từ hồi nhỏ tới lớn luôn, là tự nhiên tới lúc lớn là mình ý thức được những cái việc đó luôn, chứ hông phải là phải đợi ai đó dẫn dắt, rồi ai đó hướng dẫn cho mình về cái gu thẩm mỹ cả, kiểu vậy á.
Ừm. <chuckles> Đúng. Ừm, ừm, ừm, ừm. Mình hiểu nha. Ừm. Ừm, thì sao hả? Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Sao cho nó tân xứng, đúng hông? Ừm, ừm. Mình hiểu nha. Ô kê. À. Mình hiểu rồi nè.

Ờ, hồi nhỏ thì, ờ, mình cũng hổng phải là, kiểu, ơ, chạy theo xu hướng á bạn, cho nên là hồi nhỏ là cứ, ơ, hồi nhỏ con nít mà, nhà, ừm, ba mẹ, mẹ sắm gì cho mặc thì mặc cứ mặc thôi, cứ cũng hổng có để ý lắm. Nhưng mà tới tầm khoảng lớp 8, lớp 9, đúng rồi, đúng rồi, lớp 8, lớp 9 là lúc đó là dậy thì là bắt đầu ý thức được cái việc là mình nên mặc gì, mình thích mặc gì đó, thì mình, kiểu, mình cũng hổng có chạy theo xu hướng mấy, mình cứ mặc quần jean, áo thun, quần jean, áo thun làm tới vậy thôi. Rồi, ờ, sau này sau này, ừm, mình tốt nghiệp cấp 3 này, mình đi học đại học thì mình có thời gian cho bản thân, ờ, lúc đó cũng hổng có học trong trường lớp, cũng hổng có phải mặc đồng phục, cho nên là mình sẽ chăm chút tới cái phần ngoại hình và phần trang phục của mình hơn. Thì, ờ, đương nhiên là cái như bạn nói đó, thì, ờ, ví dụ như á là mặc một cái bộ quần áo đi thì ví dụ như ở trên mặc ôm thì quần ở dưới thì có thể mặc rộng hoặc thậm chí là quần mình cũng vẫn có thể mặc ôm vẫn được, nếu mà mình tự tin về dáng người mình, đấy, đấy, còn
Ừm, như nào v <laughs> Ủa, vậy đó có biết phối đồ không ta? tương đương Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, Ừm. Mặc rộng một tí. <laughs> Ờ, đúng rồi, phải có một cái, gọi là, body chuẩn thì mới dám mặc cái những cái bộ đồ như vậy nha.
Ừm. Kỳ đó thì còn trường hợp ví dụ như ở trên là mặc rộng rồi, còn ở dứ là rộng thùng thình nữa thì nhìn hổng có được gọn gàng và nó hơi lôi thôi xíu đấy, đấy, nên nên là nhìn nhìn, kiểu, nó nó cũng không không có được gọn gàng lắm, mà trong khi đó mình con gái mà. Cho nên là mặc dù là cái bộ đồ nó mang lại cái sự thoải mái cho mình, nhưng mà nó khiến cho bản thân mình trong mắt người khác cũng hổng có được gọn gàng ấy, cho nên là cái lựa chọn đó là cũng hổng phải là tối ưu lắm, mặc dù là mình mặc thoải mái đó, đấy, kiểu vậy, ừm. Ừm.
Ừm. Xuề xoà vậy đó. Rồi, đúng rồi. Ừm, à, ừm. Ô kê, mình hiểu nha. Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu, ờ, nghe bạn nói á thì từ khi bạn còn nhỏ nha, ở với ba mẹ thì ba mẹ là người mua đồ cho mình, thì mua gì mình mặc nấy, rồi sau này mình lớn lên thì mình có ý thức một tí rồi á trong cái việc là, ờ, thì cái gu thẩm mỹ của mình thì mình có một tí cái về sự thay đổi trong cái trang phục của mình, đúng hông? Thì cho mình hỏi nè, ờ, khi mà bạn có cái sự thay đổi về trang phục của mình á, thì hông biết ai sẽ là người ảnh hưởng đến bạn? Ví dụ như là, ờ, bạn của bạn nè, hoặc là như những người bạn nói là idol của bạn nè, ờ, hay là tự cái thẩm mỹ của mình nó tự nó trỗi dậy vậy bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm.